जी, बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थिति को और देखिए गोलियाँ खाना कहीं से भी सही नहीं है और बात की जाए तो देखिए नेचुरल कह सकते हैं कि जो नींद हम सोते हैं प्राकृतिक रूप से, वो ज़्या सबसे ज़्यादा बेहतर होती है आपके स्वस्थ शरीर के लिए अ, स्वस्थ मन के लिए और एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि जैसे अभी जो आप फिलहाल खा रही हैं दवाइयाँ तो ये क्या अभी भी डॉक्टर की म अ, ने लिखा हुआ है आपको प्रिस्क्राइब हुआ है तब खा रही हैं या फिर अपनी मर्जी से आप खा रही हैं?
हाँ। हाँ जी। जो शु इस अ, शुरुआत में डॉक्टर ने मुझे बताया था वो बहुत माइल्ड डोज़ था। उन्होंने कहा था कि आप लंबे समय तक इसे ना खींचिए आप बस थोड़ा-सा सहारा ले लीजिए क्योंकि क्या होता है कि जब शरीर को बहुत समय तक आराम नहीं मिलता, आपके दिमाग को शांति नहीं मिलती, तो ये कई सारी बीमारियाँ और उस वक़्त मेरी तबियत भी थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है तो मैंने कहा था कि मेरे मेरा मन परेशान रहता है मुझे नींद तो आती ही नहीं है, तो मैं कैसे सोऊँ तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा छोटा डोज़ ले लीजिए उससे आपको नींद आ जाएगी तो मैंने किया ये मैंने छोटा डोज़ लिया।
हाँ, हाँ। ठीक है। जी। जी।